Selain lagu ini. Lagu-lagu Perunggu, sebenarnya, tuh, pada kayak gitu semua, tahu. Kayak mereka, tuh, emang, iya, band-band inilah, ya, band-band sekarang, gitu, meres eee, membawakan pesan, gitu. Kayak realitas sekarang kayak gimana, terus para pendengar-pendengarnya juga ngerasain hal yang sama, gitu, ya. Jadi, mungkin kayak gitu. Tapi, kenapa yang aku bilang lagu ini kenangan, sih, mungkin karena ini kali, ya, karena ada 1 momen yang, aku masih ingat jelas, gitu. Jadi, aku ingat banget, waktu itu, aku pulang kampus, aku lagi nungguin, eee, ojek online waktu itu. Kayak aku habis, eee, ini, revisi skripsi, gitu, kan. Aku capek banget, benar-benar di titik udah, "Aduh, kelar enggak, ya, ini skripsiku?" Gitu. Terus
Hmm. Oh. Oh. Hmm. Iya, sih, benar benar. Iya, sih. Mmm. Mmm, gimana tuh, Kak? Hmm. Mhm. Iya. Oh, iya, Kak. Aduh aduh, malas skripsian lagi.
Iya. Terus, aku kayak nanya, "Ini sebenarnya hidup ngapain, sih?" Gitu, kan. <laughs> Sambil nunggu itu, mhm, iya, aku sambil nunggu itu, aku pasang earphone, terus lagu itu putar, kan, lagunya Perunggu ini.
Aduh, iya lagi, masa-masa kayak gitu. Mhm. Iya. Mmm.
Nah, pas di tepat di bagian lirik tadi, tuh, kayak, "Jalanmu kan sepanjang niatmu", itu, tuh, aku beneran langsung, kalau bisa mewek, bisa nangis di situ, mah, aku nangis. <chuckles> Tapi, lega banget, sih, dengerin itu. Mhm, kayak apa ya, mungkin kayak diingetin, gitu loh, kalau perjalanan kamu ini belum selesai, loh. Tapi, enggak apa-apa, kalau misalnya sekarang masih belum nyampe ke mana-mana. Lagian, kan, perbaikin niatnya dulu, gitu. Niatnya benerin dulu, nanti, di depan akan mengikut, kayak gitu.
Oh, waduh. Heeh. Iya, sih. Kok, pas ngena banget, ya? Mmm. Oh, iya iya iya iya. Mmm, mhm mhm. Iya sih, benar benar. Mmm, iya iya iya. Tapi, itu, tuh, random, ya, Kak, sebenarnya? Enggak enggak sengaja, gitu, nemu?
Mmm. Wak iya, waktu pertama kali denger, itu enggak sengaja. Tapi, enggak tahu kenapa, ya, sekarang udah jadi lagu yang wajib banget aku putar sebelum tidur. <chuckles>
Oh.